Ờ, ô kê. Ờm, ngoài ra thì, ờm, mình thấy là, ờm, mình mình mình thấy là cái gia đình bạn á là có ba, đúng hông? Nấu ăn cho thì cũng rất là tốt. Thì, à, mình tin là, ừm, bạn có thể, gọi là, lấy một khẩu phần để mà bạn mang đi đi làm á, xong rồi ở công ty thì ra pantry là cái, a, nh cái cái cái, a, căn tin đó đó, là bạn có thể là hâm nóng lại để bạn ăn trưa. Thì cái chiến lược ở đây là bạn sẽ lấy một ít thôi chứ bạn không lấy nhiều, tại vì bạn không có thời gian, mình hiểu. Nên là, kiểu như, buổi tối á, bạn có thể nói ba bạn là "Ví dụ ba nấu cơm tối thì ba chừa lại cho con 1 phần. Thì chỉ cần một ít cơm thôi và đồ ăn, rồi canh thì, à, để riêng", kiểu vậy đó. Xong rồi bạn cứ tới giờ ăn thì bạn dành đâu đó tầm 15 phút thôi, đó là một cái khoảng thời gian lý tưởng, nó không quá dài và nó cũng không quá ngắn, để mà, ờ, bạn có thể, gọi là, mất quá nhiều thời gian thì bạn chỉ cần hâm nóng lại bạn thôi. Thì như vậy á, nó sẽ giúp cho bạn có một cái năng lượng buổi chiều nó ổn định hơn là bạn ăn bánh, ăn kẹo á bạn. Với lại đồ nhà làm á, nó cũng sẽ ít gia vị, nó chất lượng hơn và, kiểu là, bạn ăn cái cái, ơ, gì ta? Bạn ăn cái gia vị, cái cái khẩu cái cái khẩu vị của gia đình á, nó sẽ dễ ăn hơn rồi sẽ ăn nhanh hơn á.
Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, hợp lý nha. Ừm, ô kê, vậy thì, ờ, mình cũng nên là c mang cái đồ ăn mà ở chuẩn bị sẵn từ nhà đi, đúng không? Bố mẹ mang đi cho để mà ăn ăn cho nó, gọi là, có bùn có bữa và thực ra là đồ ăn nhà nấu thì đương nhiên là sẽ lành mạnh rồi, đúng không bạn? Ừm.
Ừm, ừm. Ừm.
Ừm, ô kê, mình sẽ ừm, ô kê mình đợi lần sau. Ô kê.
Ừm, đúng rồi đó. Ừm, bạn nên thử cái cách đó ha. Ừm, ngoài ra thì bạn, ừm, nên, gọi là, đổi những cái đồ ăn mà như nãy bạn có nói, những cái mà đang, ơ, bất lợi cho bạn là mấy cái, ưm, gà rán, đúng hông? Mấy cái thức ăn nhanh á, thì những cái đó thực sự nó rất là hấp dẫn, thì, à nhưng mà bạn có thể là đổi, bạn chọn đồ ăn vặt thông minh và bạn kiểm soát cái khẩu phần bạn ăn. Thì hiện tại nó có rất nhiều cái thanh năng lượng á bạn, dạng như người ta làm từ gạo lứt á, rồi mấy cái hạt á, xong người ta gom lại nó thành đồ ăn vặt á, thì bạn hãy thử ừ, bạn thử mấy cái đồ ăn vặt đó nó sẽ tốt hơn. Nó vẫn nó vẫn có cảm giác giống như là được ăn, a, nhai snack đồ á, nhưng mà nó hoàn toàn là đồ lành mạnh và bạn có thể ăn để bạn bổ sung năng lượng lúc mà bạn bị tụt đường, nó kiểu vậy. Khi mà bạn làm bạn muốn ăn vội, bạn hoàn toàn có thể là ăn những cái đồ ăn vặt lành mạnh đó và, ờ, uống nước vào uống nước lọc vào thì nó sẽ ổn hơn là bạn ăn những cái gà rán, khoai tây chiên đó bạn.
Ừm. Ưm, ừm. Ừ, đúng rồi, chính xác. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, à, nghe cũng lành mạnh ha. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.

À, thực ra thì mình thì không dị ứng gì đâu đên thì mình có thể ăn uống thoải mái được. Thế nhưng mà, à, mình thì cũng có một cái á, mình có một cái b gọi là, bệnh, ừm, nó cũng, a, hơi a, thực ra là bệnh cũng nhiều người bị, đấy là mình bị đau dạ dày ấy. Cho nên là, ừm, cái chế độ ăn của mình nhiều khi là mình cũng cần phải chuẩn bị, à, c phải chú ý một chút, chứ nếu không là nó sẽ bị tái lại và nó sẽ nó cũng khá là phiền phức, phiền toái ấy. Ừm.
À! hiểu nha. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, ô kê. Thì mình cảm ơn những cái chia sẻ của bạn, nhờ bạn chia sẻ thì mình nắm rõ hơn cái tình hình của bạn rồi. Mình biết là bạn đang rất mong muốn để mà có một cái chế độ ăn uống lành mạnh, thì mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cho bạn nha. <sniffs> Mình có một số cái lời khuyên, hy vọng là nó sẽ thay đổi được cái việc ăn uống của bạn nha. Đầu tiên mình nghĩ là bạn nên bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ và dễ làm mỗi ngày thôi, chứ m nếu bạn đã qua một cái thời gian dài mà bạn phải chạy dự án nè, xong rồi cái bạn những người đồng nghiệp của bạn cũng vậy nữa, môi trường nó cũng vậy nữa, cho nên nếu mà bây giờ kêu bạn thay đổi đùng một cái thì nó sẽ là khó. Nên là bạn hãy bắt đầu với những thay đổi bé bé thôi, chẳng hên như mỗi ngày á, bạn có thể thay một cái vài món để cân bằng dinh dưỡng. Mình ví dụ nha, cái đơn giản nhất là bạn hãy thay những cái trà sữa matcha bằng nước lọc, hoặc là có những cái trà mà trà thảo mộc á bạn, trà mà, dạng như là, trái cây á, mà trái cây hoặc là mấy cái cam, quýt, thảo mộc mà người ta sấy khô á. Xong rồi bạn chỉ cần bỏ vô cái bình nước, bạn cho một tí nước ấm vào, sau đó thì bạn có thể là cho đá, cho nước lạnh vào tùy bạn ha. Tại, kiểu như là, bạn sẽ bắt đầu từ những cái thay đổi nhỏ nhất để bạn cân bằng dinh dưỡng, rồi dần dần á là bạn sẽ bắt đầu pha thêm một ít những cái khác như là hạt dinh dưỡng nè, sữa chua trái cây để bạn đi làm, kiểu như, bắt đầu bằng thứ bé bé, bạn sẽ cảm thấy là dễ chịu hơn và những cái thứ đó nó cũng ăn rất là nhanh. Hoặc thậm chí là như cái nước uống đi, thì bạn chỉ cần uống thôi chứ cũng hông có cần mất thời gian, bạn có thể làm trong lúc bạn làm việc luôn nên nó hoàn toàn không ảnh hưởng ha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, OK nha. Ừm. Ừm. Ừ, đúng. Ừm, ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. À! Rất hợp lý. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, nghe cũng hợp lý đấy. Ừm. Ừm, ừm. À, ờ, cũng hay ha. Ví dụ như là mình uống sữa hạt chẳng hạn, đúng không? Thì hạt cũng rất là nhiều dinh dưỡng mà, đúng không? Ừm, mình thấy là cũng hợp lý ấy! À, chắc là mình cũng phải tạo ra những cái thay đổi nhỏ trước, đó, gọi là, ờ, bắt, ừm, bắt đầu, ờ, đến để ý đến cái việc và thêm thêm nó vào cái, ơ, ờ, gọi, lịch trình hàng ngày của mình, đúng không? Với tần suất nhỏ nhỏ trước, và sau đấy thì quen dần lên. Ừm, ô kê, mình thấy cái này hợp lý đấy, và chắc là có thể áp dụng được đấy.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm.